Oo, 'tsaka depende kasi sa taong 'yun, eh eh eh, sa tao sa taong 'yun tuloy. Sabi ko sa tao <laughs> Depende kasi sa tao, kumbaga nag ano kasi alam mo naman 'yung mga personality test ganiyan-ganiyan, 'di ba? So may na-take akong gano'n sabi idealistic daw ako. Kumbaga parang gusto ko kasi nakakabawi, napansin ko 'yun. Hangga't hindi ko siya nababawi, hindi ko na-re-redeem 'yung sarili ko. So, sasama nang sasama 'yung loob ko, yun. Kaya gumagawa ako ng ibang paraan ng pampalubag loob pero hindi ko alam, alam mo kahit sampung taon na nakalipas 'pag naasar ako asar pa rin ako.
Mm, hmm. <laughs> Oy, hoy sino 'yun, sino 'yun? <laughs> Oo. Mm. Mm. Mm. Hmm. Okey. Mm. O. Oo. Oo. Wala hindi ko rin oo. Eh, papa'no? Ano hindi parang iniisip ko parang ang hirap nun, ah.
<chuckles>